Hiç yaşlı bir ebeveyne baktın mı?
Aaa, evet, eee, baktım çok yaşlı değil aslında, annem bir ara bir rahatsızlık geçirmişti. Eee, annem çok e şey babam eee, yaşlanmadan kaybettik babamı o yüzden öyle bir tecrübem hiç olmamıştı. Fakat annem çok teşekkür ederim, eee, annem geçirince bunu ı tam, eee, n ne yapacağımızı bilemedik çünkü hiç öyle bir tecrübemiz olmadı. Çok yaşlı bakımı, eee, bilmiyorduk, eee, ve, eee, paylaşarak, eee, kız kardeşim, ben, eee, erkek kardeşim ve eşi, eee, anneme bakmaya başladık, eee, ve
Hımm. A! Geçmiş olsun. Başın sağ olsun. Hı hı. Hımm, nasıl bir süreçti peki? 4 kişi bu süreci paylaşmak nasıl oldu?
Aaa, yani, güzel oldu aslında. Çünkü annemizle ilişkimiz her zaman çok iyiydi. Yani zor bir kadın değildi. Çok tatlı bir kadındı. Hep tatlıdır hâlâ tatlıdır. Eee, başka yönlerini tanıdık sadece. Yani çocuk gibi oluşunu gördük. O enteresandı mesela. Yani, eee, hep, eee, anneler, eee, otoritedir, yani daha iktidar sembolüdür, hani, eee, evin içinde annedir yani ne kadar yaşlanırsa yaşlansın, çocuklar ne kadar büyürse büyüsün, eee, evin iktidar, eee, şeyidir, <chuckles> ne denir, kraliçesidir diyeyim.
Çok güzel. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Peki bu bahsettiğin <chuckles> iktidar figürü ne şekilde değişti bu annenin hastalık sürecinde, yani, siz mi daha çok iktidar kazanmaya başladınız annenizin üzerinde?
Yani, şöyle, her şeyini biz yapmaya başladık. Yani biz, eee, eee, ebeveyn olduk da o çocuk olmuş gibi oldu. Yani, aslında otorite gitmedi elbette o saygı, eee, rol değişiminde bile o hâlâ, hani, anne. Eee, mesela kahvesini yaparken bile, işte, suyu fazla olmasın, aman köpüğü kaçmasın. A! Tabii anne f Hani, o, eee, elinde bastonu da olsa o, hani, yine anne fakat bir çocuğa bakar gibi olmak, eee, ilginç oldu. Ooo, ımm, <smacks lips> o biraz, eee, değişik bir tecrübeydi, eee, benim için. Ondan sonrasında şeyi, ımm, biraz araştırmaya başladım. Hani, yaşlı bakımı. Şimdi iyi ama bir gün gerekebilir diye.
Hı hı. Hı hı. Hıı. Anne. Hı hı. Hı hı. Anladım. Peki bu süreçte anladığım kadarıyla kardeşlerinle, ııı, beraber ilerlediniz. Bu günlük bakımda sizi en çok ne gibi şeyler zorladı veya kendi aranızdaki ilişkide bunu nasıl çözdünüz bu tarz durumları? İletişim hâlinde kalmak mı önemliydi? Sizin için ne, böyle, çok önemliydi?
Evet. Eee <tsk> Aslında şöyle: Tabii, aile içi gerilimler olabiliyor. Yani bazen çok bunalınca bir taraf, yani ben gerçekten çok yoruluyorum Ya, mesela bir taraf çok yorulmuş oluyor, o sırada diğer taraf tatilde olabiliyor, aaa, ve öbür taraf da başka bir şey içerisinde. Onun da mesela, aaa, kendi, iii, ai babası rahatsızdı mesela. Abimin eşinin babası rahatsızdı. Biraz ona bakıyordu. Iıı, ablam, iii, annemle ilgileniyordu. Ben o sırada tatildeydim. Eee, çok yorulduğunu fark ettim ama biz çok a e i anlayışla geçtik o noktaları. Yani, ııı, konuştuk uzun uzun. Onu çok iyi anlıyorum, çok haklısın. Eee, ben biraz, iii, evin şeysiyim diyebilirim, eee, "soytarısı" desem. <scoffs> Yani <tsk> güldüren ve mizah katan, o çok bunaldığında ben, eee, şakalar yapıp onu güldüren tarafım. Eee, o yüzden düzeldi. Iıı, geçti zaten, işte, dönüp gittiğinde
Çok doğal. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı, hı hı. Yani, aslında kardeşlik ilişkinizi de zedelemeden bu süreci başarıyla, eee, atlatmışsınız. Doğru mu anlıyorum?
Aaa, biz öyle olduk, evet. Fakat mesela, iii, yakın bir arkadaşımda çok daha zorlusunu yaşadım. Çünkü annesi Alzheimer'dı ve çok zorlandılar, eee, ama orada sanıyorum ki iyileşme ihtimali olmaması ve çok daha zorlu bir hastalık olması, eee, insanları gerçekten, iii, umutsuz bir noktaya, eee, sürükleyebiliyor.
Evet. Evet, bunun ne yazık ki birçok kardeşlik ilişkisinde çok zarar verici olduğu durumlar olabiliyor, yani. Çok kötü etkilenen kardeşlik ilişkileri var. Bu tarz insanlara ne söyleyebilirsin, yani, bir önerin olur mu? Si ses kendi deneyimlerinden de yola çıkarak. Yani, sence buradaki en önemli şey ne? Kardeş ilişkisini bozmamak açısından?
Iıı Imm. Yani, e aslında kardeşlik ilişkisini de bozmamak için o dönemde hep bir arada olmak lazım. Sürekli paylaşmak, paslaşmak lazım. Eee, diyelim İletişim her zaman önemli, eee, ama diyelim ki, eee, kardeşi yok bu kişinin. Eee, mutlaka evde bakım, eee, seçeneğini ben olsam, eee, seçerim. Çünkü bir insanın, eee, tek başına, eee, alzaymır olan birisine bakması, eee, kendi hayatını unutması demek ki çok, ııı, zorlu bir şey. Hâlbuki kendine de vakit ayırmalı ki, eee, hastasına da iyi bakabilsin. Eee
Hı hı. Yani, iletişimin rolü çok önemli diyorsun. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii ki. Evet, yani, evde bakım hizmetlerinden faydalanmalarını tavsiye ettin. Ama bu da tabii ki bütçesel olarak zorlayıcı bir şey olabilir herkes için. Yani, peki bu tarz insanlar için sence bu ne şekilde sağlanmalı? Yani, ne şekilde, b eee, mesela sence bu devlet tarafından sağlanan bir hizmet mi olmalı? Ne tarz bir sosyal, eee, destek ağı kurulabilir böyle b durumlarda?
Hı hı. Evet. Yani, aslında, eee, bazı ülkelerde teknoloji kullanılıyor bunun için ve gerçekten çok ııı, işte, bileklerine bir sensör takıyorlar, düşerse eğer otomatik olarak sinyal gidiyor doktoruna ve hastaneye. Eee, yemek saatini hatırlatan cihazlar var aynı zamanda, yani, emm, bu çok, ııı, işe yarayan bir şey, yani, hani, çok korkunç bir durumda değilse hasta e zaten, emm, bir, eee, hospice denen bir sistem var eğer gerçekten çok kötü durumdaysa emm, Türkçe çok özel bakım, eee, son dönem, son yıllar bakımı olarak belki anlatılabilir. Eee, orada artık gerçekten çok zor durumda hasta, eee, hiçbir şekilde geri dönüşü yok. Eee, orada devlet kendi zaten himayesine alıyor ve hastanesinde bakıyor son anına kadar, yani, ölene dek. Bunlar çok önemli ve iyi bakıyor, hani, iyi bakıldığından emin olmak güzel.
A! Nasıl? Hı hı. Harika bir sistem aslında. Hı hı. Hı hı. Hı hı. O ne? Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Evet, ben de tam onu soracaktım aslında. Yani, emm, bazı kültürlerde bu, işte, hastaneye veya huzurevine bırakmak birazcık, emm, kötü bir şey olarak algılanabilirken bazı kültürlerde aslında bu çok daha no gündelik hayatın bir parçası şeklinde, eee, bir durum. Sence bu konuda, hani, bizim toplumumuz ne durumda veya, emm, Türk toplumunda bunu daha kabullenilebilir hâle getirmek için neler yapılabilir?
Imm. Hı hı. Evet, evet. Hımm. Yani, tabii bizim tarihten gelen bir, emm, aile bağlılığı var, yani, eee, çok bağlıyız birbirimize ve yaşlıya bakmamak çok büyük bir saygısızlık olarak, eee, düşünülüyor ama aslında, emm, eee, yaşlılar, eee, kendileri bir arada olurlarsa daha mutlu olabildiklerine dair çok fazla araştırma var. Eee, sosyal iletişim kurabiliyorlar çünkü. Iıı, aslında ı Osmanlı döneminde, eee, darülaceze, eee, huzurevlerinden çok daha önce kuruldu, yani, çok ileri bir modeldi. Evet, yani, yaşlılara, kimsesizlere, hasta insanlara bakılıyordu ve çok iyi bakılıyordu. Eee, Müslüman gayrimüslim ayrımı yapılmıyordu. İşte, hani, bir şey vardı. Eee, lafta değil, eee, yaptığın işteydi gerçekten devlet, eee, olabilmek. Eee, o iyi bir şeydi, bu huzurevleri sonradan, emm, daha gelişmiş bir hâle geldi Avrupa'da. Eee, ama biz Hı hı
Hı hı Hı hı. Evet, dediğin şey çok doğru. Hı hı. Hı hı. A! Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Peki şu anda ne ne düşünüyorsun Türkiye'deki huzurevlerinin durumu konusunda?
Eee, çok gözden ıraklar artık, iyi bakılmıyor, insanların vicdanına kalmış durumda. De de devlet o kadar ilgilenmiyor diye düşünüyorum. Eee, paralı huzurevleri, aynen eğitimde olduğu gibi ne kadar pahalı bir yere, eee, götürürsen yaşlını, eee, o kadar iyi bakılır gibi bir anlayış var, onu da bilemiyorsun. Yine de o kişinin vicdanına bağlı.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Yani, büyük bütçeler ayırmadan aslında iyi bir bakım elde etmenin zor olduğundan bahsediyorsun. Peki, sence bu insanlarda bir çaresizliğe sebep olmaz mı veya, işte, daha öncesinde bahsettiğimiz gibi kardeşler arasında, yani, eğer bir yaşlı devletten bu hakkı elde edemiyorsa bir şekilde, kaliteli bir şekilde, bu sosyal ilişkileri de zedeleyen bir durum hâline gelmez mi?
Maalesef. Eee, evet, bunun için de insanların, ııı, bir arada bu sorumluluğu, eee, paylaşması gerek yoksa, ımm, bu, eee, başka bir şeyi yok bunun başka bir, eee, yolu yok beraber konuşarak. Eee, belki çocuklarını insanlar o şekilde en başından öyle yetiştirmeli ileriyi de düşünerek nasıl, hani, sigorta için, aaa, emeklilik için bir, aaa, yatırım yapıyoruz, maddi manevi. Eee, bunun için de, eee, ebeveynler olarak bir, eee, hani, yatırım gibi bakabiliriz, ııı, daha duygusal da bakılabilir buna elbette ama, eee, çocuklarının birbirleriyle ilişkilerinin bozulmaması, eee, onların mutluluğu için de önemli. Eee, o nedenle belki
Hı hı. Haklısın. Evet, evet. Ama bu çok kültüre çok yerleşmiş bir algı olarak bulunuyor hâlâ. Zaten biraz önce de konuştuğumuz gibi. Yani, eee, bazen ebeveynler, hani, eee, çocuk yaparken bunu bile düşündükleri olabiliyor. Buna dair çalışmalar da var, yani, bana kimse bakmayacak şeklinde düşünerek. Ya sence bu bi yanlış bir bakış a açısı mı o zaman?
Evet. Evet. Aslında yanlış değil elbette, yaşlılara bakmak çok güzel bir şey. Sadece, emm, paylaşarak yapmak bunu önemli. Yani, mesela, eee, Japonlar bunu çok yapıyorlar. Onlarda bu ebeveyne borcunu yerine getirme olarak gözüküyor. Ya bir onur sayılıyor aslında görev değil, bu bir onur. Eğer ona kalırsa o iş, eee, onur olarak düşünüyor bunu. Aaa, ama, emm, Japonya'daki yaşlı nüfusu çok yüksek. Böyle olunca sistem buna biraz, eee, ya bu, eee, onur meselesi biraz fazla gelmeye başladı. Şimdi ç çocuklar da kendi hayatını yaşasın diye huzurevi sistemi yeniden düzenleniyor. Yani, orada bile bu sistem, eee, geleneksel sistem ki Japonlar çok meraklıdır buna, eee, eee, modern hayattan nasibini alıyor. Eee, yani, belki dönüşümlü yapılmalı.
Hı hı. A! Ne şekilde? Hımm. Çok ilginç. Hı hı. Hımm. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Yani, Türkiye nüfusu da aslında bakıldığında yaşlanan bir nüfus hâline gelecek ve, işte, bundan 10 yıl sonrasında Türkiye nüfusu şu ankinden çok daha yaşlı bir nüfus olacak. Sence ne tarz önlemler alınmalı bu bahsettiğimiz problemleri bertaraf etmek için?
Çok. Evet. Evet, evet. Amm, bir kere, eee, şimdiden tabii, eee, bir şeye, ımm, bir çözüme gitmek lazım. Yani, huzurevleri belki, eee, mahallelere geri dönmeli çünkü şehrin dışında birçok yerde, kimsenin uğramadığı yerlerde belki, eee, her mahalleye bir okul olduğu gibi, bir cami olduğu gibi, eee, bir de huzurevi koymak lazım. Yani, evet, komşuluk evet.
Hı hı. Hı hı. A! Çok güzel bir çözüm aslında söylediğin şey. Hayatın içinde kalmaya devam etmeleri için de bu önemli olur değil mi?
Evet, kendi mahallesinde, yani, kendi komşularıyla, eee, kendi çocukları, torunları camdan bakınca aynı sokağı görmek çünkü huzurevlerinin çok önemli, eee, bir sorunu da, eee, çok yabancı bir yere gitmek, bir sürü yabancıyla yeniden tanışmak.
Hı hı. Çok önemli bir şey aslında. Evet. Çok güzel bir noktaya değindin, aslında. Yani, o d eski düzenlerini bir şekilde koruyabilecekleri bir alan yaratmak aslında, eee, yaşlı ebeveynler için çok daha, emm, adapte olunabilir bir çözüm oluşturabilir, dedin ve çok güzel bir yere değindin.
Elbette. E, evet. Evet. Ayrıca gönüllülük sistemi de kurulabilir bu anlamda. Çünkü yurt dışında, eee, tatlı şeyler yapılıyor mesela, emm, çocuklarla huzurevi sakinleri bir araya getir getiriliyor, mesela. Eee, evet, eee, bazı sosyal medya platformlarda paylaşımları görüyorum, çok hoşuma gidiyor. Eee, birlikte vakit geçiriyorlar. Veya, eee, yaşlılar bir, eee, yetimhane için, eee, örgüler yapıyorlar, eee, ve çocuklar bunları almaya geliyorlar. Mesela, güzel bir iletişim oluyor, her yaşlı bir çocuğa kendi hediyesini veriyor. Veya
Nasıl? A, çok güzel! I hı. Çok güzel. Evet. Yani, söylediğin şey aslında, hani, yaşlıların sosyal varlıklar olduğunu unutmadan bir çözüm bulunması gerekiyor ve dolayısıyla da şehrin dışına değil de belki bulundukları yerde veya çevresinde ve belli, yeni sosyal ilişkiler kurabileceği, belki kendi yaşıtlarıyla, belki gençlerle iletişim hâlinde olabilecekleri sosyal el alanlar oluşturmaktan geçiyor, diyorsun. Doğru mu anlıyorum?
Kesinlikle, Hı hı. Evet, evet. Evet, evet. Ve hobilere teşvik edi Tabii, tabii, hobilere de teşvik edilmeleri lazım küçük bir, işte Sadece televizyon başında çünkü oturuyor birçoğu. Bir salona televizyon koyuyorlar, eee, yaşlılar oturuyor. Hâlbuki böyle, işte, atkı örme, ne bileyim, çorap örme ya da, eee, ne bileyim, birlikte bir şeyler yapma aktiviteleri, ııı, yaşlılara çok iyi gelecektir. Çünkü hâlâ yaşıyor bu insanlar. Ve birçoğunun da ruhu hâlâ çok genç çünkü insan gerçekten yaşlanmıyor ruhu. Bu, eee, çok acıklı bir şey. <chuckles> O yüzden çok da
Evet. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Yani, aslında hobilerine de a bir alan açılsa çok daha hayata tutunabileceklerini söylüyorsun. Çok güzel aslında bu söylediğin şey.
Evet, evet, evet, evet. Öyle düşünüyorum. Eee, üniversite öğrencileri gönüllü, eee, olabilir, birer saatini ayırabilir, birlikte bir şeyler yapabilir. Bütün bu farkındalık, işte, sosyal, emm, dayanışma etkinlikleri bir şeyler yapılıyor bazen. Ne bileyim, ortak sofralar kuruluyor, hani, birtakım şeyler. Eee, onlar da orada, eee, olmalı. Yani, yaşlı amca, tatlı nine klişesinden çıkmak lazım. Onlar da hâlâ fikir üretebilen, deneyim aktarabilen, bilgi verebilen, toplumun yaşayan arşivleri yani. O yüzden, eee, onlara kendilerini iyi hissettirmek bu anlamda boynumuzun borcu olmalı diye düşünüyorum. Çünkü hepimiz bir gün o noktaya inşallah geleceğiz.
Hı hı. Hı hı. Hı, hı hı. A, evet! Evet, aslında çok güzel bir yere değindin. Yani, bir şekilde o sosyal varlıklarını koruyup ve onların deneyimlerinden faydalanabil faydalanılabilecek bir ortam yaratılması gerekiyor ki Evet. Hem, eee, gençler bu durumdan faydalansın hem de yaşlılar aslında, eee, hayatlarının keyfini hâlâ çıkartabilmeye devam etsinler, diye çok güzel bir noktaya değindin. Çok keyifli bir sohbetti, çok teşekkür ederim.
Hı hı. Evet. Evet, insanlar olarak biz bunu yapmalıyız. Hı hı. Hı hı.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
Görüşürüz.